Olha, na paciência, eu acho que não não afetou muito ele não, viu, porque continua sendo uma criança que gosta muito de jogos, então e essa questão dos jogos de ser tudo muito rápido, né, shorts e tal, que eu até dou umas broncas nele para não ficar vendo isso, porque eu acho que muitas informações e muitas informações também inúteis, mas sobre a jardinagem, o o que eu acho que ele acaba aprendendo a observar mais, né.
<laughs> Entendi. Aham. Imediato, né. Aham. Hum, boa.
Também outra coisa, que ele começou a comer cenoura que ele não comia.
Aham. Olha só, isso é interessante, né.
Esse foi um ponto que para mim foi interessante, de ele chegar em casa um dia e comentar, olha a professora tá me chamando de coelho, porque eu sou o que comi mais cenoura, e ele acabou a salada de cenoura e ele pediu mais e eu falei: "Ué, então por que que você tá comendo cenoura na escola e você não come cenoura em casa?".
Aham. Ta comendo cenoura. Olha só que interessante. <laughs>
Aí que eu descobri que ele estava comendo cenoura na escola e aí ele falou a gente planta cenoura.
Hum.